حسب درجة قُربه ليَّ، يعني حسب آآ يعني حسب هو عندي إيه، لو هو كحد كويس وغالي عليَّ ممكن آآ ممكن يبقى في فرصة، ممكن أراعي الانفعال، ممكن أراعي خروجه عن ال الشعور، شيطان، آآ يعني الأسباب اللي بتتحط اللي هي الواهية دي بس خاطر لأجل الورد ينسقي العُليق، معلش، ه هنعديها. <laughs> لكن لو حد آه.
إمم. إمم. إمم، إمم. صح أيوه، فاهمِك. هنعدّي عشان نتعايش و وحبايبنا في الأول والآخر.
أ أ بالضبط، لكن لو حد كده برّه برّه، لأ، <tsk> شكرًا، لأ ده أنا ممكن يعني أرُد كمان يعني مش لأ، إمم، ي يعني في عندي عندي ممكن
إمم. إمم، ما ينفعش لأ. أصلًا؟ <laughs> طبعًا. لو ليكِ حق طبعًا خلاص هارُد آه، ترُدي طبعًا.
عندي حالتين بامُر منهم، ممكن ساعتها أرد.
إمم.
أرد وأطلّع اللي جوايا و و و وأحس إن أنا طلّعت اللي جوّايا وأكمل بعد كده خلاص عادي، أصالح- أصالح يعني. أو آآ ما رديتش وما اتكلمتش آآ باقاطع، بابعد.
خلاص، إمم، يعني لو إمم. حلو، حلو جدًا على فكرة، أهم حاجة راحتِك النفسية عمومًا. طيب لو لو مثلًا عايزِك تقولي لي جملة كده، إيه خلاص المبدأ بتاعِك اللي ه اللي بتمشي بيه عشان تحافظي دايمًا على الاحترام في أي جدال؟
إمم. بس. بالضبط طبعًا. <laughs> آه. آآ نسمع بعض، يعني احترام ال احترام بعض ونسمع بعض وما نهينش كرامة بعض والهدوء ده دي أكتر حاجة آآ هتخلّي الخلاف يقرب ما يبعدش، بالضبط.
إمم. إمم. طبعًا. كويس جدًا، كويس جدًا حقيقي. لأ وطبعًا فعلًا أنتِ معاكِ حق في كل اللي قُلتيه وفعلًا يعني الاحترام الاحترام قبل أي حاجة طبعًا.
آه، تخيل الناس اجتمعوا على الخلاف، <laughs> بالضبط أيوه.
بس. وأنا عايز أقول لِك كده إن أنا مبسوط إن أنا اتكلمت معاكِ النهارده ويعني هي هي هو موضوع جميل ومناقشة جميلة جدًا، فشكرًا ليكِ.
وأنا كمان. شكرًا ليك، شكرًا.